Oke, waktu itu sih kebetulan memang kayak depan supermarket ya, Kak, ada kayak ya jajanan kaki lima lah, yang benar-benar berjejer. Kayak banyak banget, terus kayak, "Ih, ini kayaknya tertarik nih, cireng, tapi pakai bumbunya itu bumbu rujak". Biasanya kan pakai kayak bumbu serbuk gitu ya, kan, heeh. Kayak kayak jagung, kayak barbekyu, yang gitu, Kak. Tapi ini, Kak, kok kok kenapa ya, eee, rujak, gitu, Kak, dan kebetulan aku suka banget sama rujak kan, jadi aku pengen coba. Jadi itu sih pertama kali aku coba, gitu, Kak.
Mhm. Hmm. Kacang, ya? Oh, iya iya. Mhm hmm. <chuckles> Oh. Terus gimana rasanya, Kak? Enak? Enak banget atau gimana?
Aduh, enak banget, Kak, ternyata, jadi langganan aku juga nih, gitu kan, sampai sekarang. Jadi memang dari tekstur cirengnya kan itu agak krispi juga ya, Kak, terus kayak dalamnya itu masih agak kenyal juga, terus ditambah kayak bumbu rujak yang sebenarnya bumbu rujaknya itu agak cair ya, Kak, tapi enak sih kayak buat dicocol, gitu. Terus iya.
<laughs> Wow. Mmm. Oh, jadi, bumbunya dicocol, ya? Nggak di nggak di apa, di a dimasukin ke atas gitu nggak, ya? Kayak cakwe gitu kan kadang-kadang dicampurin, gitu kan, Kak?
Enggak, Kak. Iya, Kak. Kalau misalnya dicampur sih, dia jadinya kayak lembek, gitu kan, Kak, ke tekstur cirengnya, heeh. Jadi, kayak ada nuansa krispinya ada, kenyalnya ada, terus kayak perpaduan sama bumbu rujaknya itu, wah, pas banget sih, Kak. Apalagi kalau dimakannya pas lagi cirengnya masih anget, ih, itu enak banget. <laughs> I <laughs> Oh, ya ya?
Oh, iya, bener, sih. Mhm. Wah, enak banget, Kak. Ngiler kan nih aku ngebayanginnya, jadi pengin. Tapi selain itu kamu ada lagi nggak yang nyoba-nyoba lagi, gitu? Pertama kali, gitu kan. Kan kadang-kadang pertama kali itu berkesannya lebih ya, daripada yang udah ke-2, ke-3 kalinya, gitu kan, rasanya.
Iya sih, Kak. Kebetulan memang kayak aku coba juga nih jajanan yang lain, ada bola-bola ubi, Kak.
Oh, iya, enak juga sih, bola-bola ubi. <laughs> Gimana, Kak, ke yang Kakak coba, rasanya seperti apa tuh?
Oke, bola-bola ubi sih waktu itu kayak, "Ini apa sih?", gitu kan. Emang bisa ya kayak, eee, aku nyangkanya kayak ubinya itu bener-bener kayak padat, gitu ya, Kak. Eh, tapi kok ternyata kopong, gitu, Kak. Ini unik banget, gitu kan. Terus aku beli juga gitu, ada yang oranye, ada yang ungu, jadi kayak sesuai sama warna ubinya, Kak, heeh. Menarik, gitu ya, heeh. Tapi ada yang hijau, gitu, Kak. <laughs> Ada yang hijau juga.
Hmm. Mhm. Oh, warna-warni. Oh, seru banget. Itu belinya di mana? <chuckles> Oh, iya ya. Aku malah nggak pernah nemuin kayak gitu, Kak. Itu emang beli di mana sih biasanya?
Di pinggir jalan ada, Kak, waktu itu. Karena aku penasaran iya, depan supermarket juga. Kebetulan kayak baru, gitu kan. Karena
Di kota apa? Di kota apa, Kak? Kalau boleh tahu?
Apa?

Oh, iya iya, bener bener. Tapi kan kalau nanas tuh berarti memang enggak pakai pisang ya, beneran dibungkus sama si kulitnya terus isinya nanas gitu kan? Bukan molen pisang gitu ya? Mhm mhm. Jadi sebenarnya tuh kalau molen itu artinya memang, eee, buah-buahan yang dibungkus ya atau gimana sih, Kak, sebenarnya?
Nanas iya. Heeh. Iya, itu sih. Molen itu lebih ke kayak ini, Kak, eee, apa, di luarnya itu kan krispi kayak kue gitu ya, Kak. Kayak bolenlah, heeh, nah itu. Iya tapi, eee, biasanya kan pisang iya, heeh heeh, benar benar kayak itu. Tapi kan biasanya pisang ya, Kak, cuma ini kayak ada gebrakan baru yang isinya ternyata enggak pisang gitu. Jadi kayak, "Wah, menarik," gitu kan. Jadi aku beli sih waktu itu, Kak. Selain pisang ada juga pangyam, Kak. <chuckles>
Di heeh, dibungkus kan? Heeh heeh. Dibungkus pastry gitu ya? Kayak mumi ya, Kak. <chuckles> Kayak mumi, gitu. Mmm. Iya. Aku, e Eh, apa tuh pangyam?
Pangyam itu mie ayam pangsit, Kak.
Oh, apa tuh? Aku belum kebayang nih mie ayam pangsit itu gimana?
Oke. Mie ayam pangsit itu karena memang, eee, beda sama mie ayam biasa ya, Kak. Kalau mie ayam biasa kan kayak bumbu apa sih, bumbunya itu kan coklat ya, Kak. Terus ya rasa mie ayam biasa gitu. Tapi kalau pangyam ini lebih ke kayak mainnya di saus, Kak. Sausnya itu merah gitu, Kak. Heeh, saus terus, eee, rasanya juga bisa request, eee, dari level-levelnya gitu. Kebetulan aku kayak enggak terlalu suka pedes banget, jadi aku level 2 aja tuh udah cukup banget sih. Terus dari mhm, iya dari situ. Jadi mainnya cuma cukup di saus aja tapi enak loh, Kak. Kayak saus pedes, saus tomat yang gitu. Kayak dicampur-campur terus pakai bumbu lagi gitu ternyata enak gitu. Heeh, pakai pangsit.
Iya, gitu ya. Heeh. Oh. Oh, pakai level ya. Mmm. Aku belum pernah sih pangyam. Itu di itu di situ juga belinya? Di Kepatihan juga? Oh, itu di mana?
Nggak, Kak, beda lagi. <chuckles> Beda lagi Kak, mmm, Kalau itu sih lebih ke kayak di dekat rumah aku sih yang belum nikah. Heeh. Jadi zaman-zaman kuliah. Heeh.
Oh. <chuckles> Sebelum nikah? Oh. Oh, berarti udah lama dong ya? Kirain itu baru-baru ini, Kak.
Udah lama juga tapi kebetulan, eee, setelah nikah kan pindah lagi ya, Kak, eee, daerahnya gitu. Jadi kayak, "Aduh aku belum nemuin pangyam yang enak nih," gitu kan yang sebelumnya. Tapi udah pernah coba juga pangyam yang di sini cuman kurang aja gitu, Kak, rasanya. Jadi lebih ke kayak, "Aduh ngangenin nih sama yang waktu awal pertama beli." Jadi kalau misalnya mau beli meskipun jaraknya jauh juga, ketika lagi pengen banget gitu ya, Kak, aku ke sana aja sih.
Mhm mhm. Hmm. Mhm. Tapi masih ada dijual ya? Kadang-kadang kan takutnya malah nggak jualan lagi gitu. Ada ya?
Ada. Ada, Kak, dan itu juga topping-nya kita bisa milih, Kak. Ada pake topping bakso, eee, pake yang seafood gitu kan. Wah, itu mantep sih, Kak. Terus, eee, crunchy-nya dapet dari pangsitnya gitu. Aduh jadi pengen. <chuckles>
Mmm mmm. Menarik nih. Iya. Sana sikatlah beli. <chuckles>
<laughs> Iya, tapi jauh, Kak.
I nah, Kakak emang nggak pengen tuh bikin sendiri pangyamnya? Apa susah?

Iya, Kak, dari waktu aku bayi sampai sekarang. <laughs>
Oh, emang orang asli Bandung? <laughs> Tapi kamu ketika mencoba me makanan gitu ya, di pinggir jalan itu, pernah nggak sih kayak tertarik pengen buat sendiri gitu, Kak?
Iya, begitulah. Ah, pernah, Kak, waktu itu buatnya, lebih ke peraci-acian juga ya, Kak, ternyata banyak banget itu dari 1 bahan bisa berbagai macam jenis makanan, kayak cireng, kayak cibay terus ada, eee, mie cireng gitu, Kak, cirambay namanya, <laughs> ci-ci-ci gitu kan. Pokoknya kalau ke Bandung banyak makanan yang peraci-acian juga gitu. Kaya cilok.
Hmm. Cibay. Oh, cirambay. <laughs> Iya iya. Tapi berhasil, Kak, bikinnya?
Suka, Kak, bikin. Waktu itu pernah juga.
Nggak, kamu berhasil bikinnya?
Bisa dong. <laughs> Kebetulan heeh, kebetulan waktu itu, Kak, lagi di tempat kerja terus, eee, ada club cooking class juga gitu terus kayak ada sisa bahan gitu ya, Kak, ada aci kebetulan waktu itu sisa bahannya. Terus ada temen aku juga suka masak, yaudah aku kayak karena aku sibuk ya, Kak, kayak ngerjain sesuatu aku, eee, serahin aja ke temen aku juga gitu, tapi aku bantu dikit-dikit juga sih. Bikin cibay.
Oh, keren. Mhm. <laughs> Iya, jadinya bukan kamu yang nge yang masak dong kalo gitu namanya. <laughs> Serahkan ke teman itu mah. <laughs>
<laughs> Aku bantuin juga, Kak. <laughs> Iya, kalo di tempat kerja kayak gitu, tapi pernah juga sih, Kak, bikin sendiri, dan enak rasanya. Jadi peraci-acian mhm.
Dia m Oh. Oh, karena bikin sendiri. Jadinya enak. Coba kalo bikinan orang lain. <laughs>
<laughs> .Tapi mudah, Kak, bikinnya itu, mudah terus kayak enak juga gitu kan. Kalau cibay itu lebih ke kayak pakai kulit lumpia, terus kayak di dalamnya itu aci yang kenyal yang udah dibumbuin gitu, Kak, terus digoreng lagi. Wah, itu kayak dalemnya kenyal, luatnya crispy, ditambah kayak bumbunya, wah mantap. <laughs>
Oh. Mmm. Wah, aku Mhm mhm. Wah, aku belum pernah loh nyobain cibay sama cirambay, taunya cuman cireng doang, cireng, terus apalagi ya, yang aci-aci tuh?
Harus, Kak.